Okay, wow, das klingt nach 'nem echt spannenden Ansatz, ähm, so einen Töpferkurs auszuprobieren, zusammen auch noch mit einem Menschen, der dir sehr, sehr viel bedeutet. Ähm, das, äh das klingt echt so, als hätte dir das richtig viel mitgegeben. Ist das so?
Ja, also, wir hatten auch beim Töpferkurs sehr viel Spaß gemeinsam. Dann, ähm, haben wir uns quasi nach dem Kurs der ging ungefähr 3 Monate, einmal die Woche jeweils 3 Stunden und, ähm, genau, da haben wir uns die Zeit genommen gehabt, das, was halt auch sehr wichtiges 'n wichtiger Punkt ist, man muss erst mal so 'n Zeitgefühl dafür bekommen. Vergisst du die Zeit dabei oder schaust du ständig auf die Uhr oder musst halt gu auch gucken, ob du überhaupt die Zeit hast, die Zeit einplanen kannst in deinen Alltag und das hat halt bei uns, äh, ganz gut geklappt, wie das der Kurs hat abends stattgefunden und, ähm, morgens haben wir halt quasi gearbeitet und einmal in der Woche hat man sich quasi die Zeit genommen, für 3 Stunden in Töpferkuss zu gehen und ja, der Töpferkuss hat knapp 3 Monate damals gedauert und dann haben wir uns auch noch 'ne Töpferscheibe geholt. Mittlerweile benutzen wir diese quasi als Stressabbau. Es macht immer wieder Spaß, einfach, wenn man gestresst ist, einfach da mal zu sitzen und bisschen zu töpfern.
Ja. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, wow, das klingt wirklich faszinierend, dass ihr da 3 Monate an Energie, ähm, und Zeit zum Lernen reingesteckt habt, grade noch nach der Arbeit. Äh, das ist wahrscheinlich auch sehr herausfordernd und grade bei 'nem Hobby äh, bei 'nem neuen Hobby wie Töpfern, wo man dann, hm, praktisch die Hände benutzt, um etwas zu n zu erschaffen, etwas zu kreieren in einer Welt, wo vieles nur noch digital erschaffen wird. Äh, das könnte ich mir vorstellen, dass das eben auch noch mal was in dir ausgelöst hast. Ist das so?
Ja, ich, äh, habe immer so 'n Drang für kreative Arbeit gehabt und, äh, ich wollte immer Sachen ausprobieren. Ich war ich tischlere auch gerne, manchmal probiere ich einfach immer wieder gerne Sachen aus. Ich war jetzt bei keinem Kurs. Dann habe ich mich mal verletzt gehabt, dann habe ich quasi auch direkt wieder damit aufgehört, äh, wo ich mir dachte, das war 'n bisschen zu schwer für mich. Aber wie du auch vorhin gesagt hast, was, äh, die Energie angeht, man muss sich halt immer die Frage stellen, gibt dir das Hobby eher Energie oder zieht es dich runter? Und wenn es ein Hobby ist, auch wenn es körperlich anstrengend ist, äh, o o hast du halt 'n Energiehe Level, der hoch ist und da hast halt Spaß dran. Dann ist es für dich egal, ob es anstrengend ist oder ob es, ähm ja, ob es Neugier in dir weckt. Muss man sich halt, äh, denken, ne, ob's 'n Energie-Level hochhält.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ja, das klingt total total nachvollziehbar. Zumal du auch vorher schon erwähnt hattest, dass, äh, dieses neu erlernte Hobby zum Teil auch zum Stressabbau, hm, verwen also, ich nehme an, dass ihr da in so 'ne Art Flow-Zustand reinkommt und mit dieser Aufgabe etwas Wert zu erschaffen und komplett aufgeben, dann ihr euch ohne jeden Stress. Ist das so?
Ähm, hm, ja, man muss halt, äh ich habe die Frage, glaube ich, nicht komplett verstanden. Kannst du dich ganz kurz wiederholen?